Ừm, rất là rất rất là hỗ trợ lẫn nhau luôn. Vậy thì á đối với bạn đi, bạn có nghĩ là cuối tuần là thời gian giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình hông?
Ừm, có nha, tại vì á, <clears throat> ờ, sao ta, gia đình mình thì may mắn á, trộm vía là xưa giờ là luôn có những cái khoảng nghỉ với nhau, chưa có bao giờ mà, kiểu, ờ, 2 đứa phải làm một lèo xong rồi hổng có thời gian dành cho nhau, hổng có. Ờ, ừm, cho nên là mình mình nhưng mà á gia đình của một cái người thân của mình á thì lại như khác nha, tức là hổng có cuối cuần cuối tuần bên nhau luôn. Một người là làm 24/24, thế là, ờ, người đó cũng than với mình là "Trời ơi, hông có thời gian như vậy cho nên là gặp nhau á, có đôi lúc á có 15-20 phút mỗi ngày, hổng biết nói gì hết, tại vì
Ừ. Ừm, ra vậy. Ờ, khác hả? À. Chà. Có người làm việc 24/24 luôn hả bạn, là làm không nghỉ luôn á hả? Ồ!
Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ý là 7 ngày trong tuần luôn, hông có được nghỉ ngày nào hết á, đấy, ừ, thì đúng là
Ừm, wow. Cái đó là tự nguyện hay là công việc ép buộc phải như vậy vậy bạn?
Công việc nó ép buộc, với lại là thật ra là cũng, ờ, ở một cái đất nước mà nó bận rộn á, cho nên là người đó cũng phải chấp nhận, ờ, cái việc đó, đấy. Thì xong sau dần là, kiểu, 2 người đó bỏ lỡ rất là nhiều những câu chuyện của nhau. Cái mình nghe xong mình cũng sợ lắm bạn, kiểu, trời ơi, ừm, mình á nha mà mình tưởng tượng mà chồng mình có cái chuyện gì đó hổng kể mình nghe thôi là mình đã đủ giận rồi, còn cái này là bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy chắc là ờ, cho nên cuối tuần hết sức là quan trọng luôn á.
Ồ! À! À, thì ra vậy. Ừm, ừm. À. Ừ. Đúng rồi, chỉ vì là không có thời gian mà đến mức là cuối tuần cũng không có thời gian luôn, đúng hông? Thật ra thì, ờ, nghe bạn chia sẻ cái cảm giác cuối tuần á với gia đình của bạn á là rất là ý nghĩa ha. À, cám ơn bạn rất là nhiều vì những cái chia sẻ, ừm, về cái thói quen cuối tuần của gia đình bạn nha.
Ừm, ừm, đúng rồi.